إمم، طَب بمناسبة بقى الشخص اللي بيستقبل، إزاي أنت كشخص مُستقبِل مثلًا تفرّق بين إن في حد فعلًا عايز يساعدك، والّا هو بينتقدك لمجرد النقد بس؟
الله! ياسلام! أهي ده بقى سؤال يخليني فعلًا، فعلًا يعني أقعد 3 سنين أتكلم. آمم، هاقول لِك.
<chuckles> آه.
البني آدم بيبان من طريقته، أولًا.
ماشي.
ثانيًا، بيبان من طريقة آآ، غير طريقته، طريقة الحوار، يعني إيه فرق بين طريقته وطريقة الحوار؟ طريقته اللي هو قبل ما بينتقدك، بتلاقي في طريقة بيتكلم معاك بيها عشان يمهد الطريق لل للنقد.
آه. ودي ب بتعرف منها إزاي بقى؟
ده أولًا. ب بال بالخبرة، يعني مثلًا ممكن شخص يقول لك إيه، ياه! على فكرة، امبارح وإحنا شغالين شُغلك كان تحفة، بس أنا كنت عايز أقول لك على حاجة بسيطة كده. ده كده دخل قلبي، حتّى لو قال لي آه، آه، آه طبعًا، الscript كده اللي بيبقى مكتوب، أو مثلًا آآ هو حاطه في دماغه أو حاطه قدّامه، لأ كده تمام. في شخص ييجي يقول لك إيه، أنت شُغلك زي الزفت، ما عجبنيش. هو عنده حق، بس طريقته خلاني لأ، أنا مش هتقبل منّك أي كلمة. آه يعني طبعًا، وساعتها لو قال لي لو خد فلوس كده وأقعد يعني هاتكلم معاك، هاقول له لأ، مش عايز أتكلم معاك. آآ، تاني حاجة أو تالت حاجة يعني مُهمّة جدًا بالضبط، الحاجة التالتة ودي مهمّة، لازم ت تعرف صاحبك اللي بينتقدك كويس، بمعنى، لو في أشخاص toxic في حياتنا، يعني بينتقدوا لمجرد
آه. آه، هي بتبان بقى من طريقة الكلام كده، آه، من الأول يعني. أيوه أيوه آه. أوه! آه، تدِّيك انطباع سيئ بقى ساعتها بقى. إمم. أ آه، خلاص بقى أنت مش عايز تتكلم معاهم. إمم. آه، ازاي بقى؟ ده بجد! يعني أنت قابلت ناس كده؟